Alam mo sa ngayon kasi, ah, talagang ano 'no kumbaga, ah, maraming mga responsibilidad sa bahay na halos ako lang ‘yong gumagawa. Which is, ah, parang nahihirapan ako ngayon kasi, ah, siyempre, ah, meron din akong trabaho. So kailangan ko din pagtuunan niyang pansin yun. So yung trabaho ko na ‘to, freelance and then work from home. So siyempre ‘pag work from home ‘no, parang ang hirap niyang isabay kapag marami din akong, ah, gagawin sa bahay. Kumbaga may mga trabaho sa bahay na kailangan kong ding gawin. So ngayon sana, gusto ko sanang, ah, parang maisabi din or like sabihin din sa pamilya ko na, ah, ganito nga na nahihirapan na ako sa ganitong setup kasi ano eh, kumbaga meron akong trabaho na na minsan hindi ko na natatapos kasi mas inuuna ko yung gawaing bahay ganun. Tapos kapag naman inuna ko kasi yung trabaho ko, magagalit din naman yung mga, ah, kapamilya ko na bakit daw ang dumi-dumi ng bahay. So minsan, hindi ko na alam yung gagawin ko ‘no. So ngayon sana parang gusto ko na humingi ng tulong kung paano ko ba maayos na mababanggit sa kanila or like maibabahagi yung mga ganitong responsibilidad? Kumbaga gusto ko sana kahit papaano, eh mapaghati-hatian namin yung responsibilidad kasi hindi naman hindi lang naman ako yung nakatira sa sa bahay na ‘to, at tsaka syempre, ah, kumbaga hindi naman pwede na ako nalang lagi yung gagalaw eh meron pa akong trabaho na kailangang asikasuhin din ‘no. Lalong-lalo na dun sa kapatid ko na sobrang addict sa mobile games, talagang, ah, wala talaga siyang nailalaan na time para makapaglinis ng bahay.
Hmm. Oo. Hmm, okey naiintindihan ko naman 'no, na dahil, ah, work-from-home ka, eh, parang ikaw na din yung maiiwan na, ah, maglilinis ng or mag-aasikaso sa bahay ninyo. Pero siyempre nakakapagod din yung work-from-home at sabi mo nga kanina minsan, hindi mo na nagagawa yung, ah, trabaho mo, kasi inuuna mo pa yung mga gawaing-bahay ninyo, oo. Pero matanong ko lang, oh, ilan ba kayo sa family ninyo? Mm.
Bale ano, ah, 4 kami. Ah, si Mama, Papa and then meron din kasi akong nakakabatang kapatid, which is 'yon nga, lalaki.
Hmm, <smacks lips> 4, so, ah, sa 4 na 'yan, ah, may kanya-kanya ba kayong ah, yung family mo ba or yung parents mo ba, ay nagtratrabaho, kung kaya't, ah, parang ikaw yung naiiwan sa bahay? Mm, at yung kapatid mo naman, um, ah, nag-aaral din ba siya?
Oo, yung kapatid ko, ah, nag-aaral siya so, most of the time, wala siya ng umaga. Tapos yung mama ko naman, nagbabantay siya ng store, like meron kaming store malapit sa bahay namin, ta's siya yung nagbabantay. Tapos yung papa ko, ah, pumapasok din naman siya sa trabaho, which is nagka-karpentero siya sa, ah, kapitbahay din. So, ah, hindi rin siya, kumbaga hindi rin siya makagawa or like, ah, kumbaga meron silang kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Kaya ako na-work-from-home yung talagang, ah, nakaatang or like talagang, ah, gumagawa ng mga responsibilidad sa bahay.
Hmm, so meron din ba yung mga 4 pala kayo 'no, sa bahay? Tapos may kanya-kanya pala kayong mga, ah, gawain o or um, may kanya-kanyang pinagkakaabalahan, busy rin pala sila sa trabaho. Yung kapatid mo, ah, busy din pala siya sa, ah, sa school 'no? At, ah, ano ba yung mga kadalasan, may mga pagkakataon ba na parang pinagsasabay mo na din yung paglilinis at tsaka, ah, pagwo-work from home?
Ah, hindi ko kasi siya mapagsabay, kasi alam mo 'yon, kapag, ah, magtatrabaho kasi ako, kailangan na talagang naka-focus yung utak ko doon. Kailangan na as in yun lang yung pagtuunan ko ng pansin, parang gano'n. Kasi bawal din ang maingay dun sa trabaho ko, kasi baka pwedeng marinig ganyan or ma-detect. Tapos siyempre ano, meron kasi akong mga nakakausap doon, so hindi pwede na talagang maingay yung background ko, ganyan. So hindi ko siya pwedeng gawin na may mag-multitask, kumbaga. Like dapat talaga, ah, kung iyon na yung ginagawa ko, naka-focus na lang dapat talaga ako doon.
Hmm, okey. Oh, focus lang talaga sa isa, hindi pwede ang multitasking, okey naiintindihan ko 'no? Pero, um, ano ba yung sa a ano ba yung mga gawaing-bahay na, ah, kailangan talaga na, tapusin mo sa isang araw or, eh, yung mga ikaw lang talaga yung gumagawa at hindi sila tumutulong?
Well, ah, yung mga bagay na 'yon, yun yung, ah, paghuhugas ng pinggan, paglalaba, paglilinis ng bahay, ganyan. Kasi ano, eh, talagang yun yung mga bagay na madalas ako lang mag-isa yung gumagawa. Kasi parang sinasabi nila da na, "Madali lang naman yung trabaho na 'yon, mabilis lang matapos." ganyan. Pero para sakin 'no, sobrang time consuming na niya, lalong-lalo na at meron pa akong ibang trabaho.
Okey, oo, naman. Time consuming talaga 'yon at tsaka, ah, yung mga gawaing-bahay na yan, hindi yan madali din, nakakapagod din yan, lashon lalo na, ah, physically, tapos meron ka pang trabaho. At hindi naman ibig sabihin work-from-home ka ay, ah, madali na yan, yung or hindi ka na napapagod sa, ah, trabaho mo na 'yon, kasi hindi ka naman umaalis ng bahay. Ah, pero nakakapagod din siya, lalo na mentally 'no? So kang pagko-combine-in mo physically at mentally, nakakat ah, nakakapagod nga naman talaga yung, ah, mga pinagkakaabalahan mo or pinagkaka-busy-han mo 'no. So, um, siguro ang pwede mong gawin muna, eh, i-plan yung work at tsaka yung chore schedule mo. Ah, may ano ka ba, ma like, ah, meron ka ba talagang schedule na sinusunod? Like, ah, sa morning, ah, gagawa ako ng, ah, gawaing-bahay, tapos mamayang tanghali tsaka ako magwo-work or, um, ngayong umaga, magwo-work ako, tapos mamayang tanghali na lang ako mag, ah ah, mag-aasikaso nung bahay. May gano'ng, ah, schedule ka ba or ano lang talaga kung mata av or af or ang schedule mo lang talaga, dapat tapusin mo muna 'yong mga gawaing-bahay tsaka ka magwo-work?
Ayun. Ano kasi, kumbaga, ah, hindi ako makapagfocus sa trabaho kapag hindi ko pa natapos 'yong mga gawain ko or like may naiisip pa 'ko na kailangan kong gawin. So ang nangyayari kapag ganiyan na, ah, like ini-schedule ko minsan na, oo, sige. Pag umaga, gigising ako ng maaga, kakain and then gagawin ko 'yong gawaing bahay. Tapos after no'n, do'n saka lang ako makakapag-work. Kaso nga lang, kapag gano'n 'yong ginagawa ko, nagagahol ako sa oras ng trabaho ko. Like, hindi ko na natatapos 'yong trabaho ko. Hindi ako nakakapag-time-in nang maaga, ganiyan. And then parang kulang na kulang 'yong oras nailalaan ko doon.
Hmm. So hindi effective sa 'yo 'yong pagpa-plan ng work at s ah, kumbaga chore schedule kasi, ah, may tinatawag kasi na time blocks, eh. 'Yong al ah, 'yong tukuyin mo 'yong oras para sa trabaho mo at saka ihiwalay mo naman 'yong oras para sa mga chores. Like, ah, example 8:00 AM to 12:00 noon work mo lang muna and then 12:00 to 12:30, lunch break mo na 'yon. And then 12:30 hanggang sa 1:00, ah, chores mo nanaman 'yon. And then 1:00 to 5:00, balik ka na naman s sa work. Ah, 'yon kasi pa nakakatulong kasi 'yon para hindi magkagulo 'yong mga, ah, kumbaga priorities mo at hindi rin nauubos 'yong energy mo sa chores habang, ah, nagtatrabaho ka. Pero sabi mo na parang, ah, hindi ka rin naman pala mapakali, 'no, sa sa pag ah, kumba sa pagtatrabaho kung, ah, hindi mo pa natatapos 'yong, ah, trabaho mo. So kung gano'n na parang hindi ka mapakali puwede mo naman na unahin na lang talaga na, ah, tapusin 'yong mga bagay na kailangan talagang tapusin. Pero 'yong mga kailangan na, ah, ipagpaligip o kung may mga bagay naman or chores na puwedeng ipagpaliban, ah, 'yon muna 'yong hindi mo gagawin. Pero 'yong mga gagawin mo muna 'yong mga a agaran talaga 'yong kailangan mo nang, ah, gawin like, ah, mga pagluluto, mga gano'n, o paghuhugas ng pinggan. O pero 'yong mga paglalaba, example, eh, pwede mo naman na, ah, ipagpaliban 'yong mga paglalaba.
Mm. Sabagay, puwede nga naman na gano'n 'yong gawin ko, ah, para naman, ah, makatipid ako ng oras, and then hindi ako magahol do'n sa trabaho ko. So kung hindi pa naman gano'n karami 'yong labahan, puwede nga naman na ipagpaliban muna kahit, ah, saglitan or sa oras lang na 'yon. Tapos after na lang siguro ng work tsaka ko, ah, ipagpatuloy. Mm.
Mm. <tsk> Ayun oo, puwedeng gawin 'yon 'yong gawin mo. At saka ano rin naman kasi, mahirap kung ikaw lang talaga mag-isa 'yong gumagawa sa bahay ninyo. So, ah, mas better din if i sabihin mo talaga sa pamilya mo na lahat kayo busy, ah, lahat kayo may inaasikaso, lahat kayo may trabaho at, ah, mayro'n ding, yo ah, school. So, ah, sana i-request mo na if, ah, magtulungan na lang kayo sa mga, ah, gawaing bahay, like, ah, kunwari bago pumunta si mama mo sa, ah, binabantayan niyang store ay makapagluto muna ng almusal, or, ah, makapag ah, hugas ng pinggan, or makapagwalis ng bahay. At least man lang mayro'n siyang matapos na, ah, chores before siya pumunta sa, ah, pagbabantay ta sa store. Gano'n din 'yong father mo, puwede mo siyang pakiusapan. Hindi naman sa pagdedemand ha na dapat gan'to. Pero, ah, puwede mong i-request na ma ah, kahit, ah, konti or maliit lang na chores ay ay may matapos sila before sila pumasok or pumunta sa kani-kanilang mga lakad. Gano'n din 'yong kapatid mo na, ah, sana agahan niya 'yong paggising niya, para makatulong naman siya ng mga gawaing bagay bahay bago siya pumasok. At gano'n din, sana pag-uwi niya puwede mo siyang, ah, sabihin na mag-rest sandali tsaka siya tumulong sa mga gawaing bahay, para hindi ikaw lang 'yong, ah, napapagod sa mga, ah, trabaho nga diyan sa inyo.
Oo 'no, puwede nga naman yung nabanggit mo. Lalong-lalo na yung sabihin ko sa kanila na talagang, ah, hindi puwede na ako lang lagi. Kumbaga, dapat, ah, sabihin ko nga sa kanila na, ah, kung puwede, ah, paghati-hatian namin lahat ng mga gawaing bahay. So, puwede siguro akong mag-request sa kanila na ganun na lang 'yong gawin instead na isa lang 'yong gumagawa ng lahat. So, makakatulong yun para kahit papaano, eh, mabawasan yung mga ginagawa ko. Kumbaga, ah, magtul yun naman kasi talaga ang pinakaimportante, yung pagtutulungan sa pamilya para mas maging magaan din para sa iba yung, ah, mga bagay-bagay na nangyayari.
Mm, ayan, totoo 'yan. Para lahat kasi, 'di ba, kapag nagtutulungan talaga, mas napapadali ang, ah, trabaho ng bawat isa or, ah, puwede rin naman na parang ya ah, kumbaga, mas organized pa 'yong mga house chores niyo 'no? Puwede rin naman na may nakatoka-toka na sa mga kanya-kanyang gawain. Like, ah, sa paglalaba ay, ah, toka na ni mama mo o tapos, ah, tutulungan din sya ni papa mo kung gusto niya. At do'n naman sa kung wala kayong mga kung nag-iigib pa rin kayo ng tubig, puwede rin naman na, ah, yung papa mo or puwede rin naman yung kapatid mong lalaki. Like, ah, yung mga house chores eh, meron ng naka-delegate, naka naka-assign kung sino talaga yung, ah, magtatrabaho dun ng sa ganon, di ba, mas organize at mabilis din na matatapos yung mga gawain. Kasi hindi niyo na hindi niyo na iisipin kung sino yung gagawa nito or gagawa no'n, may mga naka-assign na. Mm, at sabi ko nga, mas unahin kaya sabi ko kanina, mas unahin niyo yung urgent, oo, kaysa yung, ah, um, <swallows> 'yong optional. Like, ah, s like yung alam mo 'yong paglalaba kahit isang beses yan sa isang linggo. Tapos 'yong paghuhugas naman pa ah, syempre urgent talaga 'yan kaya parang after niyo kumain, para hindi maimbak at mas, ah, hindi ka mahirapan sa paghuhugas, 'no, puwedeng, ah, after niyo kumain, hugasan niyo na agad 'yong, ah, pinagkainan ninyo, mm. Maka-save kayo ng time kapag gano'n.
Mm. Oo 'no, puwede nga naman na gano'n yung gawin namin na, ah, talagang after ng kain, ah, hugas agad and then sa paglalaba naman, ah, puwede na per week ang paglalaba para hindi rin masyadong ma-stuck gano'n. So, sa tingin ko puwede nga naman 'yon, 'yong nabanggit mo. Oo.
Oo. At saka yung sabi ko kanina yung pag-aasign, okey din 'yon. Kung wala pang naka-assign sa mga trabaho, at ikaw <clicks tongue> lang yung, ah, kumbaga mag-isa. At saka ano din, siyempre kahit nagtatrabaho ka sa bahay ninyo gumagawa ka ng chores, ah, ano din mag self care ka din naman. At saka dapat, ah, may boundaries ka naman kahit maglaan ka ng ano 10 to 15 minutes para sa mga mini break mo, mag-strech ka or di kaya mag-tsaa ka di ba? Mag huminga ka ng malalim, 'wag, ah, 'wag puro work din na wag puro productivity yung ginagawa mo. Kailangan mo din na, ah, magpahinga ng sa gano'n, ah, siyempre mas maayos yung, ah, ah, pag-perform mo sa trabaho mo, at saka, ah, mas, ah, may energy ka din na tapusin yung mga, ah, house chores ninyo.
Okey. Ah, tama ka 'no, napakaimportante din na minsan unahin ko din yung sarili ko, para magkaroon ako ng enough na energy, para makatulong din sa mga gawaing bahay ganyan. So, ayan 'no, maraming-maraming salamat do'n sa mga nai ah, suggest mo na puwede kong gawin, ah, lalong-lalo na yung, ah, paghahati-hati nga namin ng gawain ng mga parents ko, at saka nung kapatid ko no. So, puwede siguro 'yon talaga para mas maging magaan lahat itong, ah, trabaho na 'to para sa amin. So ayan, maraming-maraming salamat ulit, kasi, ah, nabigyan mo ako ng mga ideas at kahit papaano, ah, talagang, ah, nak natu naka nagkaroon ako ng mga bagong bagay na natutunan mula sayo.
Mm, ayan, walang anuman 'no at sana nga ay, ah, maayos niyo na yung problema niyo na yan sa, ah, family ninyo.